N d'accordo. No, no, quindi ecco sei riuscita a fare un po' di necessità virtù, o comunque a piegare le tue abitudini poi a quella che è la realtà quotidiana. E e proprio proprio di ques
Esatto, e non ti ho ancora parlato di dove ho messo le scarpe.
infatti, proprio di questo, ehm, volevo volevo parlare nel senso che, ehm, ti sei scelta uno spazio piccolo, ma in qualche modo, ecco, te lo s te lo sai gestire. Dimmi pure per quanto riguarda le scarpe, sono curioso.
<chuckles> Mah, allora guarda qui <exhales> il mio ragazzo m'aveva mentito, perché lui m'aveva detto che aveva il letto a cassettone.